Thật ra khi mà mình họp thì mình cũng phải có cái mục đích ngay từ đầu luôn ấy, tức là cái người xuất ra cái cuộc họp á, thì họ phải nghi ra cái cái mục tiêu cuộc họp là gì? Ví dụ như là tỉ lệ đi trễ trong cái tuần đó tăng cho nên họp để khắc phục cái việc đấy, tức là phải đưa ra vấn đề và đưa ra cái cái mục tiêu cuộc họp đó là cái gì? Và họp trong bao lâu cũng nói sẵn luôn là 15 hay 20 phút hay 30 phút để người khác sắp xếp công việc thì cái việc họp là cần thiết khi mà nó có kết quả rõ ràng nha. Còn nếu như mà họp mà 2 tiếng đồng hồ mà không ra được kết quả thì như vậy là không hiệu quả rồi.
À, vậy hả? Ừm. À, ra vậy. À, mình hiểu. Ừm.